Çok doğru, evet. O yüzden mesela telefon konusunda ben, eee, gayet rahatım. Telefon konusunda 2. eli çok tercih ediyorum. A demin söylediğim gibi, iii, diyelim ki telefonumu artık değiştirmek istiyorum. Sü zamanının geldiğini düşünüyorum. İşte, o zaman girip internet sitelerinde bakıp, eee, güvenilir bir satıcıdan uygu aradığım, benim beklentime cevap veren bir fiyat bulduğumda onu tercih ediyorum ama onun dışında Evet.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki Hıh. Eee, peki, fiyat dışında nelere dikkat ediyorsun alırken? Onu soracaktım. Hani, eee, s güvenilir satıcı dedik, fiyat dedik. Başka, hani, eee, aradığın özellikler neler? Yani, zaten, hani, orijinal olmasını tercih ediyorsundur muhtemelen. Onun dışında mesela, hani, hani, teknolojik şey olmayadabilir. Başka bir şeyden de örnek verebilirsin hani, aklına gelen varsa...
O anladım. <sniffs> Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Evet, evet. Ya, mesela, eee